Ouais j'en ai pas mal, heu, je j'ai pas regardé combien, mais je crois que je dois bien en avoir une cinquantaine, je télécharge un un nombre de bêtises, heu, pas possible. Heu
Mouais. Ouais parce que c'est peut-être aussi une une façon d'avoir moins de notifs et d'avoir moins d'applis, non? Tu fais parfois?
Ouais c'est ça, mais quand je re comment?
Tu fais pas du ménage, parfois? Tu dis: «Tiens allez, j'enlève tous les trucs, qu'en fait, j'y vais jamais».
Ah. Si, si j'ai fait un bon ménage, heu, je pense, heu, il y a peut-être 3-4 ans, heu, mais, heu, mais en fait, il y a plein de trucs, je me dis, je l'uti je les utilise qu'une fois par an, mais si c'est pas déjà téléchargé sur mon téléphone, heu, quand, heu quand, heu la fois où j'en ai besoin, bah ça me ça m'énerve quoi. J'ai pas
Ouais. Ouais, ouais. Genre les il y a un truc comme ça, c'est les les applis de parking, pour payer les parkings, putain il y en a plein. EasyPark, Flowbird, je sais pas quoi là.
Oui, exactement. Exactement, pa parfait exemple. Ouais c'est ça, exactement, ouais, ouais, ouais, ouais.
Heu, tu dis: «Je l'ai pas mince! Je l'ai pas», heu <blows air>
Voilà c'est ça. Alors que juste, heu, bah, ça prend pas énormément de place sur le téléphone, c'est installé. Hem, bon voilà, c'est c'est fait ta ta plaque d'immatriculation est rentrée dedans, ta carte bancaire est rentrée dedans. Heu, voilà comme ça ça prend 2 secondes, le jour où tu en as besoin et typiquement c'est le genre de truc, si je dois l'installer, ça ça me gave ça me gave, mais vraiment.
Ouais ouais. Ouais. Et ouais, voilà c'est ça. Et ouais parce que quand tu te gares, tu as pas envie de perdre du temps à c'est ça <gasps>
Exactement et en général c'est un moment où tu es pressé, que que ça arrive ce genre de situation, voilà exactement.
Et oui, tu as un rendez-vous, tu as trouvé une place au bout du d'1/4 d'heure, tu dis: «Putain, c'est pas vrai, je suis en retard au au rendez vous pour en fait C'est quoi le truc? C'est Easypark? Je l'ai pas, c'est» Mais, heu, en plus, moi moi dernièrement j'ai eu besoin d'utiliser ça, mais mais le problème c'est que, tu sais pas lequel appli, ils utilisent donc tu es obligé d'aller chercher quand même une borne
<chuckles> Je te jure, non mais c'est exactement ça. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais faut aller sur la borne ouais.
pour voir ce qu'il y a écrit dessus. Ou alors peut-être pas après c'est peut être c'est peut-être que n'importe quelle, heu, appli peut être utilisée, je sais pas trop en fait.
Heu, non pour moi, il y a des partenariats, heu, les villes, heu, ou villages peu importe, heu heu, ouais ont un partenariat ou plusieurs, heu, applis, oui.
Ouais je pense aussi, ouais. Ouais, donc tu es quand même obligé d'aller chercher c'est c'est un peu, enfin bref et heu